Heu, OK, bah, pour commencer, du coup, heu, selon toi, qu'est-ce qui rend la marche différente d'autres formes d'exercice?
Bah, écoute, je pense que c'est une forme douce d'exercice. Tu peux prendre l'air sans forcément, heu, forcer de trop et te faire mal aux muscles. Et c'est une forme ains aussi un peu contemplative de bouger.
Ouais.
Ça me plait bien, ouais.
Ouais, je le pense aussi. Moi j'aime bien la marche parce que, justement, elle demande moins d'effort au début, heu, elle travaille quand même beaucoup les jambes et surtout les mollets et et les pieds et et un et ouais c'est sympa.
Oui et puis, tu peux varier aussi la la cadence. Tu peux très bien rentrer dans une forme de marche, heu, active.
C'est ça. Mmh.
Heu, la marche nordique, par exemple, hein, qui est qui est qui est une forme de marche qui peut être, heu, extrêmement bénéfique pour la santé et ça permet de faire bouger les bras, les jambes, avec des bâtons.
Ouais, c'est vrai. Mmh. J'en ai entendu parler, ouais, c'est vrai et ce qui est biz ce qui est bien aussi, c'est que, contrairement à à la course, heu, la marche, heu, c'est beaucoup moins fatiguant et et suivant le nombre de de temps que tu fais la marche, tu perds, heu, plus de calories.
Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, la marche ça peut être quelque chose de ça dépend de la la durée en fait sur quelle, heu, sur quelle distance tu la tu la pratique mais effectivement et la marche en fait elle a elle a un avantage heu
Mmh. Oui c'est ça. Mmh.
bah, heu, spécifique par rapport, heu, au jogging par exemple. Elle elle elle, heu, elle fait vraiment attention à toutes tes heu, à tes genoux par exemple, hein, et donc il y a pas ça ça ne force pas du tout sur les articulations donc c'est vraiment une forme douce, heu, qui peut être approprié à à tous les âges quoi.
Mouais. Mmh exact.
Mmh.
Du coup, heu, est-ce que tu as déjà fait de la marche ou tu en fait, heu, peut-être régulièrement?
Ah moi j'adore faire de la marche, j'ai fait beaucoup de marche dans ma vie et je continue j'ai, heu, j'ai la chance de vivre, heu, près de l'eau donc j'ai des longues plages où je peux me promener mais j'ai aussi fait, heu, beaucoup de randonnée notamment le GR20 en Corse. Alors c'est de la randonnée, hein, on va dire que c'est un peu plus actif c'est un peu plus sportif mais y a des jours où c'est plus doux que d'autres en fonction du relief et et du coup, heu, ouais, c'est c'est c'est vraiment très, très, très sympa comme, heu, comme pratique.
Mmh mh. OK. Mmh. Ouais. OK, OK. Mmh. Moi aussi j'en j'en fais de temps en temps un peu avec mon sport, heu, je vais à la salle de sport, je fais un peu de marche, un peu de marche inclinée j'aime bien faire des randonnées aussi c'est je trouve que c'est c'est vraiment apaisant c'est c'est plutôt sympa.
D'accord. Bah, si tu as la chance. Je ne sais pas pour toi, mais si tu as la chance de vivre dans un cadre plutôt rural c'est, heu, bah, c'est c'est le cadre idéal souvent. Après si tu vis en ville évidemment, heu, c'est un peu plus compliqué à cause de la pollution tout ça c'est vrai qu'il est pas très indiqué de de faire du sport, heu, dans un dans un cadre, heu, ru heu, ru ru non rural pardon. Heu, c'est c'est toujours mieux d'avoir, heu, de l'air frais autour de soi. <chuckles>
Mmh. Mouais. Mouais. C'est vrai, ouais, faut que je marche un peu et et aller en forêt c'est c'est plutôt sympa en forêt aussi.
Bah oui, il faut s'encourager. Ah oui ça c'est sympa la forêt, ouais, tout à fait et puis il y a aussi une une une forme contemplative.
Mmh.
Non, parce qu'on prend le temps de regarder ce qu'on a autour de soi, de sentir de toucher et c'est on est beaucoup plus en communion avec la avec la nature quand on marche.
Ouais, c'est ça. Mouais c'est ça, on se déconnecte un peu d'internet, heu, tout ça.
Ouais, ouais je pense que ça fera du bien à beaucoup de personnes. De se lancer dans n dans ce genre d'activité.
Exact. Mmh c'est vrai, c'est vrai.
J'ai j'ai eu l'occasion de vivre en ville et j'ai noté, heu, récemment qu'il y avait des des des des groupes de gens qui se donnaient rendez-vous le soir après le travail. Pour faire des longues marches alors ça pouvait être en ville ou le long d'une rivière qui traverse la ville
OK.
et, plein de petits clubs comme ça qui qui sont sortis de terre et qui vraiment invitent les gens à à bouger, je pense que c'est un des une des conséquences du covid aussi. Heu, on on a vraiment senti, heu, pendant la période du confinement que les gens ne bougeaient pas assez du coup il y a eu une espèce de recrudescence comme ça de de de volonté à bouger et à se retrouver aussi, donc heu, ces clubs là, heu, rejoignent les 2, heu, les 2 besoins et je trouve ça assez sympa. Non tu as pas chez toi?
Mmh. Mouais. Mouais. Comment?
Tu as ce genre de, mmh tu as ce genre de d'initiative chez toi?
Non, non, j'en ai jamais entendu parler mais après avec les réseaux, heu, ou même avec des amis, heu, si on n'est pas très loin on on peut se faire ça, on peut se proposer des trucs, heu, plutôt sympas.
D'accord. Oui, je pense que tu t Tout à fait. Ouais, ouais, ouais
Mmh, mais ouais, ouais.
et après la marche, heu, la marche, hem, contemplative, tu as déjà essayée? En silence.
En silence, juste? Je crois que j'avais entendu parler, mais non, non, j'ai pas j'ai pas fait ça.
Ouais. Alors ça, j'ai déjà fait aussi et c'est une, heu, c'est une, heu, c'est une forme assez, assez chouette parce qu'elle est elle invite à l'introspection. Elle, heu elle heu
OK.
ouais, elle, en fait, elle multiplie les sens
Ouais, je vois.
c'est-à-dire que tu as l'occasion vraiment de de sentir, de voir, de ressentir sous tes pieds sur quel sol tu te tu te tu te déplaces, tout ça, en silence et c'est encore une autre forme de de marche que que, moi, j'aime beaucoup p personnellement, c'est c'est vraiment, heu, ouais, c'est introspectif, ça, ça rend zen, ça déstresse, tu vois, après le travail, c'est chouette, ça aussi.
Mmh. Ouais. C'est ça. Ce rapprocher de la nature ouais.
Ouais, ouais, ouais mais en silence et le silence c'est vraiment, heu, un un mmh, un critère important.
Mouais.
Ça ça ouvre encore sur une autre dimension. Tu vois?
C'est vrai, c'est vrai, mais avec notre génération, heu, les jeunes sont assez connectés, ils écoutent de la musique, heu, c'est un peu mon cas du coup, heu, quand je fais de la marche je le fais avec de la musique mais de temps en temps c'est ça pourrait pas faire de mal de de faire de la marche contemplative.
Bah au début moi j'étais invitée je faisais un un stage de jeûnes en fait. Ah pas de jeunes, heu, de jeunes gens, mais un stage de jeûne, heu, hydrique. <chuckles> Ouais tout a fait non pas celui là il durait un peu plus longtemps, et en fait, heu, c'est comme ça que j'ai découvert cette pratique là et et et effectivement, on vit tellement dans un monde de bruits incessants, de connexions, heu, alors, heu, volontaires ou forcés en tout cas ça nous rattrape toujours
Ouais. Ah, le le jeûne intermittent, ouais. OK. OK. Mmh.
et c'est super sympa de bah de couper tout ça en fait
Mouais.
et de se concentrer juste alors sur ce qui nous entoure quand on marche. Ce qu'on ressent au niveau, heu, olfactif, mais aussi visuel et heu, et l'autre chose c'est aussi se regarder à l'intérieur, et de sentir vraiment le stress s'échapper, heu, progressivement quoi.
Ouais.
Ça ça ça c'est vraiment chouette.
C'est vrai que ça peut être sympa.
Ouais et tu tu tu marches souvent-toi dans la semaine?
Heu, <blows air> bah, quand je travaille, heu, <blows air> j'essaie de faire un peu de sport à côté mais des fois quand j'ai du temps libre, heu, j'essaie aussi de sortir, donc heu, ouais, j'essaie de de faire au moins 1 heure de 1 heure ou 1 heure et 1/2 de marche, heu, au moins quotidienne, heu, par jour.
Ah oui, c'est pas mal!
Oui, oui, ça va, c'est
C'est déjà une bonne moyenne, tu tu as l'occasion de pouvoir aller au travail à à pied?
Ouais, bah, justement, j'ai pas de je n'ai pas le permis mais quand j'ai transport en commun qui sont pas très loin, je préfère faire 1 heure de marche plutôt que de de prendre le bus, donc 1 heure de marche aller 1 heure de marche retour.
Ouais, c'est plus agréable, hein?
Ouais, c'est ça. Ça me fait faire un peu de sport, heu, si jamais, heu, la fatigue tombe en fin de journée et que j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport.
Mais encore, ça, c'est une chance pour toi, parce que je sais qu'il y a des gens qui systématiquement prennent la voiture et ne se pose même pas la question de savoir si c'est accessible à pied
Mmh mh. Mouais, c'est ça.
et et pour la santé, mon Dieu, on sait on sait que trop bien que bouger un peu tous les jours, on parle souvent des 10 000 pas par jour pour se tenir en forme et dix mille pas pour avoir essayé un moment, je me suis amusée à à mesurer, tu sais
Mouais. C'est ça. Ouais, je vois.
et heu, 10 000 pas quand tu travailles dans un bureau, heu, c'est pas toujours facile à à faire.
Ouais. C'est vrai.
Et et je trouvais ça très intéressant parce que, du coup, je me suis amusée à ne pas forcément utiliser le téléphone systématiquement pour, heu, pour pour discuter au niveau du travail avec des collègues, mais me déplacer
Mmh.
pour aller les voir et je me suis rendue compte que, 1, bah, j'arrivais à faire mes pas, heu, tous les jours mais pas seulement, c'est-à-dire que quand tu te retrouves face à la personne avec laquelle tu dois converser de tel ou tel ou tel sujet, hem et bien et bien et bien l'interface personnelle que tu as avec cette personne ouvre beaucoup plus de possibilités dans l'échange.
Ouais, c'est sûr.
Donc la marche amène finalement à des rencontres, heu, beaucoup plus productives et des discussions beaucoup plus productives avec les gens.
Mmh c'est ça et surtout, heu, les gens, heu, parlent souvent de «faut utiliser plus de transport en commun qu'utiliser les voitures si c'est pas trop loin» mais on peut aussi utiliser la marche plutôt que les transports en commun si ce n'est pas très loin et si on a le temps si on a le temps bien évidemment, oui.
Tout à fait. Tout à fait. Bah il faut le prendre je pense, je crois que c'est très important avec les années derrière moi maintenant, je me rends compte que bah le le fam la fameuse routine métro boulot dodo sans exercice, heu, de marche et donc de respiration qui va avec, heu, très vite on ben on se on on on limite notre santé quoi et on on on l'affecte vraiment. Or sur sur quelques années, on verra pas la différence, mais après 20 ans, heu, quelqu'un qui est resté assis toute sa vie, heu, devant devant son ordinateur et qui ne prenait que le bus, la voiture ou ou le métro pour aller travailler et bien je peux te dire qu'après 20 ans, 25 ans, 30 ans, heu, ce n'est plus la même personne que tu as et c'est c'est t et tu le vois aussi dans tu le vois aussi beaucoup quand tu regardes les personnes retraitées aujourd'hui, tu arrives à deviner quel genre de vie elles ont eu.
Mmh c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais. Mmh.
En en en simplement leur demandant comment ils se sentent et s'ils ont une santé, heu, viable donc c'est ouais tout à fait, tout à fait donc ça
Ouais, c'est sûr. Surtout pour ceux qui travaillent en bureau quoi. Mmh. Alors que pourtant c'est c'est bon pour la santé et niveau pollution tout ça c'est c'est assez pratique. Mais après s'il y a que quelques personnes qui le font, ça va pas changer grand chose, heu, au niveau de la pollution, mais si beaucoup de gens le font, heu, n non seulement pour leur santé, ce serait mieux mais en plus de ça pour la pollution il il y en aurait moins quoi.
Non mais tout à fait. Moi je pense qu'il y a beaucoup de politiques rura heu, n politiques urbaines aujourd'hui en termes de je je pense à Paris par exemple. Où on rend de plus en plus de de rues piétonnes, où on interdit l'accès aux aux véhicules. Ça c'est une bonne chose et ça incite les gens aussi à à se déplacer à pieds quoi.
Ouais. Mmh. C'est ça. Mmh. Après je sais pas pour toi et par rapport à où tu tu vis mais moi, là où je suis, heu, ils construisent de plus en plus, heu, de pistes, heu, cyclables. Bon c'est pas trop comme, heu, la marche mais ça c'est plutôt plutôt sympa aussi.
Oui mais ça va dans le même sens, hein. Ça ça invite à ça invite à à l'effort physique un petit peu. Moi j'habite en pleine campagne <chuckles> pour être claire donc heu, ben je peux je peux je peux me promener, heu
Mmh. Ouais c'est ça. Mmh. OK, OK. Ouais, c'est c'est plutôt sympa ça.
je peux me promener assez facilement et j'ai pas de problème de pollution. Heu, bon ça après simplement c'est vrai que c'est une question de climat aussi. S'il pleut tous les jours c'est plus compliqué de marcher quoi mais mais si tu as si tu as beau temps ou même à partir de du printemps
Mmh. Ouais. Oui c'est ça. <clears throat> Ouais. Mmh.
tu vois, ben on peut ne choisir de ne pas marcher, heu, avec la même fréquence tout le long de l'année, mais se dire à partir du printemps, les jours, heu, les jours sont sont meilleurs donc on peut on peut se dire: «Bah, sur, heu, sur 5 jours je vais aller au bureau 3 fois à pieds. Ou alors j'y vais à l'aller et puis je reviens en bus». Enfin voilà quoi, on peut on peut se on peut se faire un petit programme sympa de mise en forme douce, en alliant la marche avec, heu, avec la routine, heu, avec la routine du travail.
Mouais. Ouais. Oui c'est ça il y a il y a toujours Oui, c'est ça. Ouais, on peut toujours, heu, trouver des compromis, il faut ju il faut juste le vouloir, c'est ça.
Mmh, tout à fait. C'est ça, c'est une question de volonté mais mais très curieusement quand tu mets ça en route, je pense que tu y prends goût, par la suite parce que tu as tu vas avoir très vite les bénéfices de de de ce que tu as pensé être un effort au départ.
Mmh. Ouais. Exactement.
Donc donc je pense vraiment que le la santé la santé s'en retrouve, heu, s'en retrouve, heu, bien mieux, mais seulement après 2-3 semaines, je pense qu'on est déjà capable de de mesurer les les effets positifs de la marche, qu'elle soit active ou non hein, qu'elle soit active ou non.
Mmh. C'est vrai. Ouais. Ouais, justement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, heu, genre, heu, il y a 2 ans, j'avais travaillé, heu, pendant 1 an 1/2 heu, à 40 minutes, heu, de l'endroit à pied ou sinon je pouvais y aller en 20 minutes, heu, en bus et du coup, heu, pendant 1 an 1/2 l'aller et le retour ça me prenait 40 minutes, heu, de chaque et je préférais faire la marche même si je finissais tard le soir heu
Mmh mh. Ouais et puis bon c'est rafraîchissant aussi, ça permet de faire une coupure aussi.
Oui c'est plutôt sympa. Ouais, c'est ça.
Parce que si tu rentres en 5 minutes chez toi en voiture après avoir travaillé pendant 9 heures devant un ordinateur, tu arrives chez toi, tu allumes la télé. <chuckles> Tu vois? Je veux dire c'est bah, tu restes devant un écran tu auras rien fait entre les 2, heu, de particulier et tu auras pas eu le temps de bah de te ressourcer tout simplement.
Ouais. <chuckles> Ouais. Mouais, c'est vrai. OK, OK.
C'est important, c'est important.
Mouais. C'est très important, ouais.
L'effort l'effort physique en tout cas. Enfin l'effort physique, heu, l'activité physique et c'est vrai qu'avec nos nos générations actuelles, heu, je pense à internet moi moi, que quand je je suis arrivé dans ce monde là il y avait pas il y a il y avait il y avait 3 chaînes à la télé, et il y avait pas internet quoi, et mon dieu on passait tellement plus de temps dehors à à parler avec les copains, à voilà on était beaucoup plus dans dans la rencontre quoi.
Mmh. Mouais. Mouais. Mmh. Ouais. Mouais, c'est vrai. Moi j'ai grandi avec cette génération justement, heu, internet.
Ouais, bah, oui, bah je sais ouais mais c'est c'est c c'est c'est bien et enfin il y a du bien là-dedans il y a du bon bien sûr parce que ça développe d'autres facultés je pense. Hein il faut pas être anti tout, tout le temps. Je tu sais on faut vivre avec son temps, mais quand même je pense qu'il faut savoir aussi regarder sa sa santé et on est on est physiquement pas fait pour être assis toute la journée quoi.
Mmh. Mmh. Yep. Mouais, c'est ça.